Ada banget sih, karena kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya kiblat aku sosial media banget. Kalau ada produk baru diposting sama influencer favorit atau influencer yang udah ternama, aku pasti kaya, "Ih, apa iya ya, ini beneran bagus?" Gitu kan, langsung kayak mikir, "Apa gue beli ya?" Gitu kan. Nah, tapi kalau tipsnya balik lagi ta sama aku yang aku bilang waktu di awal tadi sih, kayak pertama pastiin dulu kalau misalnya style kita itu cocok atau sama sama, eee, style idola kita, atau style yang kita jadikan referensi gitu. Karena nggak semua style yang bisa jadi mahal atau itu tuh kayak emang cocok sama kita, jadi nggak semua trend tuh emang cocok juga gitu kan, sama kita. Terus kalau mengikuti kantong tadi, jujur kalau sekarang aku lebih ke ngikutin tren-tren yang kayak pakai sampai rusak gitu loh, Kak. Jadi kayak, eee, jujur malah bagus banget sih, buat kantong. Misalnya kita beli baju yang nggak apa ya, disebutnya, fashion cepat gitu ya, fast fashion gitu. Jadi kayak, eee, ya kita beli produk emang dengan harganya yang lebih tinggi sedikit misalnya, tapi kualitasnya lebih bagus, bisa kita pakai lebih lama, terus pernah denger ini juga nggak, kayak capsule wardrobe gitu? Itu tuh juga lagi menarik banget tuh, Kak, jadi kayak misal kita punya baju yang emang sifatnya atau jenisnya tuh basic, misalnya kayak kemeja putih, rok jeans, terus iya bener, celana kaki yang emang sepanjang waktu, sepanjang tahun bakal kita pakai, bukan baju-baju yang kayak tren-tren aja gitu, loh. Nah, jadi kayak, ibarat kita pakai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bajunya nggak akan keliatan jadul apa gimana, karena, ya misal kemeja putih ya, kemeja putih kan bertahun-tahun, ya kayak gitu aja ya, Kak, bentuknya.
Gimana tuh? Oke. Heeh, nggak bisa ya? Iya iya iya. <chuckles> Oke. Iya, itu penting sih. Mhm mhm. Betul. Tergantung ya? Mhm. Oh iya, aku sering dengar. Iya iya, bener. Iya. Lebih lama, bener. Ah, gimana tuh? Oh, yang esensial gitu ya? Oh ya, ngerti ngerti. Efisien sih itu. Bener, dipakai terus ya?

Ah, benar. Lebih berasa, "Oh, iya, gue sama, nih, kayak dia." Begitu, ya.
Benar, benar banget. tuh. Kayaknya cocok, deh, pakai ini. Karena, kalau misalnya ngikutin tren doang, kayak waktu itu misal tren f tren fashion yang kayak pakai balaclava, gitu, itu, kan, enggak semua orang cocok, ya. Gitu. Jadi, kayak, mmm, aduh. Pada saat itu, aku enggak sadar, sih. Benar, benar banget.
Hmm. Iya. Oh, iya, benar. Betul betul. Tergantung orang masing-masing, gitu, ya. Oh, oke oke. Nah, kalau misalnya, nih, Kak. Kan, kita, tuh, namanya juga anak muda, ya, kalau misalnya kita, seperti Kakak udah pernah singgung tadi, eee, ketakutan untuk ketinggalan tren, gitu, ya. Pernah enggak, sih, Kakak kayak dikucilkan atau kayak diejek, gitu, sama teman-teman, karena enggak mau mengikuti tren gaya sosial media yang sekarang, gitu?
Hmm. Kalau disebut diejek, sih, enggak juga, ya. Cuma, kadang, kan, aku enggak walaupun aku bekerja di media sosial, gitu, ya, cuma aku enggak terlalu terjun ke dalam tren. Ibaratnya aku enggak terlalu sering buka TikTok, terus lihat-lihat timeline, itu itu aku enggak terlalu sering. Bahkan kadang ada masanya aku misal, sibuk kerja 2 hari. Nah, dalam waktu 2 hari ini, kan, udah banyak banget, ya hal yang kita tuh ketinggalan kan, kalau misalnya kita enggak buka dalam 2 hari ini. Pasti kayak iya, terus misalnya teman-teman aku lagi ngobrol, nih, kayak berdua, bertiga, kayak lagi ngomongin apa, terus aku kayak, "Hah, lagi ngomongin apaan, sih?" su kayak, "Eh, lu baru keluar dari gua, ya!" gitu, sih, paling kalau misalnya enggak keep up sama tren, padahal 2 hari doang, gitu, kan. Terus, jadi kayak, aku paling kayak, "Ya, enggak apa-apa juga, sih, emang enggak buka, maksudnya enggak lewat juga di tempatku," gitu, kan. Maksudnya, kayak enggak lewat juga di FYP-ku, gitu. Dan, aku bilang kayak gitu, juga, sih, jadi enggak bisa disebut sebagai ngejek juga, cuma kayak bercandaan aja, saking cepatnya tren itu berjalan, gitu, kan. Baik dari berita, biasanya, sih berita ya yang ketinggalan tuh, kayak mmm, iya kan, kayak cuplikan-cuplikan apa, gitu. Nah itu sih yang paling sering ketinggalan. Paling diejekinnya kayak gitu, "Eh, kayak baru keluar dari gua, ya?" padahal, ya, cuma enggak dibuka aja 2 hari, gitu, kan.
Oke. Oh. Oh, tidak buka TikTok. Oke. Hmm. Iya, udah banyak, benar. Apalagi TikTok. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Padahal 2 hari. Benar benar. Iya, sih, benar. Heeh. Betul. Berita, benar. <chuckles>

Iya bener, apalagi
Dan mulanya tuh pasti kayak, maunya ikuti-ikutan, entah tren apapun itu ya baik dari segi makanan, kayak mereka kan suka nyobain makanan-makanan aneh kayak kemarin sih yang baru kayak udang carbanero apalah itu yang merah banget gitu ya misalnya, di posting sama seseorang, terus kek orang orang FOMO kan kayak pengen ikutan bikin juga, pengen nyoba juga. Terus misal, eee, tren-tren, apa ya, tren-tren TikTok yang kayak jedag-jedug yang dipake, gitu. Itu mereka ikut-ikutan, terus misalnya publik-publik figur ada masalah, apa misal, perceraian, perselingkuhan, pasti mereka ngebahas itu setiap hari dan kayak kalau menurut aku sih gini, kalo me iya kan? <laughs> Apalagi sekarang itu kek, "Eh kalau menurut aku sih gini, menurut aku sih gitu. Oi aku mau pake fashion kayak dia deh Kak, soalnya aku mendukung dia banget nih," gitu kan. Terus tren-tren makanan apalagi tuh, kalau e kreator keat kreator makanan kek kek a bikin tutorial apalah, tutorial apa, itu sih. Jadi menurut aku tetep, influenser ya tetep kreator tuh paling berpengaruh di sosial media, makanya brand-brand besar kan juga berburu kan maksudnya kayak brand-brand besar juga nggak ragu-ragu untuk make jasa mereka benar, justru mereka untuk endorse karena ya itu sih pengaruhnya yang gede banget, entah itu hiburan mereka, gaya mereka, atau ya kayak gitulah ya kurang lebih.
Iya. Bener banget lagi, Kak. Waduh keg Iya langsung pengen nyoba. Bener. Iya iya, bener. Waduh. Itu paling laris sih, Kak. Bener. Heeh Iya, jadi Heeh. Bener, pengen endorse. Setuju. Setuju banget sih Apalagi kalo, top creator atau influenser yang namanya udah gede, fans-nya itu biasa kuat banget nggak sih, Kak? Kayak sangat mendukung mereka apapun yang terjadi, jadi wajar sih.
Iya. Kuat, bener sih. Bahkan bisa dibilang juga fanatik gitu nggak sih, Kak? Bahkan apapun yang terjadi, itu bakal ngebelain ya kan, tanpa melihat, ini siapa ini siapa.
Nah kalo m heeh? Iya, bener. Setuju. Apalagi kalau kita lihat terkadang ini udah agak ke ranah yang agak, apa ya, sebutannya toksik ya? Kalau misalnya kayak oh influenser nya mereka rasa oh dijahatin ama siapa gitu, pasti untuk fans-fans-nya tuh akan langsung berburu gitu ke orang yang nyakitin. Iya sih aku ngerti banget sih.
Mhm. Iya bener, jadi kayak berantem antar fans itu bisa banget terjadi ya di sosial media saat ini karena ya. Benar, karena ya influence tadi ya, influence dari si top kreatornya tadi misalkan udah nge-fans gitu.
Iya, rentan banget.

Benar, apalagi sekarang udah banyak diskon gitu ya. Nah kalau misalnya nih kamu ngelihat, eee, perubahan-perubahan gaya di sosial media itu kan cepet banget kan, mulai dari kemarin waktu zaman Covid, Dalgona coffee sampai sekarang, eee, buat-buat tren-tren yang baru. Menurut kamu nih, pernah gak sih kamu lagi ikut tren yang sebenarnya bukan gaya kamu gitu?
Eee, pernah sih. Jujur waktu awal-awal itu kan, kita sebutnya FOMO gitu ya, fear of missing out, karena kita tuh kayak gak mau ketinggalan. Sekarang tuh lagi tren banget misalnya, apa ya, Matcha, ya kan? Semua orang bikin Matcha di rumah gitu kan, dia bi beli alatnya, terus bikin Matcha-matcha sendiri, terus dicampur ini iya bener, ngocok teh sendiri, bikin sendiri, ceremonial Matcha grade apalah, gitu. Tapi jujur kalau aku sih, eee, untuk tren yang saat ini udah nggak ikut-ikutan kayak waktu Dalgona gitu. Waktu Dalgona sih aku nyampe kayak, "Eh coba dong beli mixer," atau beli apa tuh yang buat ngaduk-ngaduknya kan biar kita kayak, eee, jadi gitu. Bener, kemakan tren banget waktu Dalgona tapi kalau sekarang sih semakin tahu dan tahu sih mana ya kira-kira cocok sama aku, mana yang enggak, gitu ya, dan kalau misalnya kayak Matcha itu, ya aku suka sih minum Matcha tapi kayaknya untuk, investasi membeli alat-alatnya tuh enggak, gitu deh. Jadi kayak lebih ke arah, "Oh ya udah kalau pengen Matcha, ya udah" b "bikin aja yang udah" di "beli aja yang udah dibikin sama orang," gitu.
Apa tuh? Iya, FOMO. Ma bener banget Matcha, iya. <laughs> Terus ngocok teh gitu ya? Iya iya. Iya seremonial, bener bener. Oh. Kemakan tren juga ya? Oh, oke. Mhm. Beli aja, iya. Setuju setuju setuju. Nah waktu kan kamu bilang kan kalau sekarang tuh kamu udah gak terlalu ngikutin lagi kayak yang waktu itu. Kira-kira, eee, titik kapan kamu sadar kayak "Oh kayaknya nggak harus lagi deh." Itu kapan dan kira-kira alasan itu karena apa? Apakah ada dorongan dari orang lain? Atau memang kamu merasa, eee, di umur yang segini udah cukup deh ikut-ikut tren, menurut kamu gimana?